โอ้โฮ
เขาจะกดปุ่มเข้าบ้าน กดรัว ๆ เลยจนแบบเพื่อนบ้านเกรงใจอะ จนเพื่อนบ้านบอกว่า "พาน้องเข้าบ้านก็ได้นะคะ" อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> รู้เรื่อง ๆ พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะรู้เรื่องนะ
ใช่ ๆ ฮะ เฮ้ย! ทำไมรู้เรื่อง? ใช่ไหมครับ? แล้ว แล้ว สอนยากไหมครับ?
อืม ปกติ ค่ะ Alaskan เหรอคะ? ตัวเนี้ยสอนไม่ยาก
อะฮะ
แต่พี่ไม่แน่ใจนะว่าพันธุ์เดียวกันตัวอื่นเป็นยังไง แต่ว่าเท่าที่ลองคุยกับเพื่อนน่ะค่ะ เพื่อนในเพจอะ เขาก็บอกว่ามันไม่เห็น มันเหมือนจะรู้เรื่องนะ แต่มันก็ไม่ทำ
ครับ ครับ อ๋อ เหรอครับ?
ใช่ค่ะ แต่ของบ้านพี่คือเขาทำหมดทุกอย่างที่เราสอน
ใช่ ๆ ใช่ครับ ผมคิดว่าเคสเนี้ยเป็นค่อนข้าง เป็นเคสที่ rare นะ แบบหายาก ใช่ ๆ ใช่ครับ
อืม rare ใช่ไหม rare item ใช่ไหม? กินข้าวเสร็จเก็บถ้วยข้าวด้วย
เหรอ <chuckles> ดีจังเลย อะ
ใช่ โนะ เอาจริง ๆ Pom อะ ฉลาดกว่า Alaskan นะ
อ๋อ ครับ ใช่ครับ มันก็ จะมี
เออ น้อง ม น้องหมวกต้องลอง เขาจะฉลาดกว่า
ครับ
อืม
ผม ผม อ ตอนที่พี่เล่าเนี่ย ผมรู้สึกเลยถึงแบบ ถ ถึงความรู้สึกที่ ที่เวลาเขากดเรียกใช่ไหมครับ? เหมือนเราได้ ย เหมือนเราได้พูดกับเขาน่ะ เหมือนเราเข้าใจ ว่าเขาต้องการอะไร
ค่ะ ใช่ ใช่
ครับ ซึ่งเป็น สิ่งที่ผมอะอยากจะแบบ เออ อยากจะรู้สึก อะนะ
เออ มัน มัน อยากได้ ช อ่า เราก็สอนค่ะ แล้วก็ซื้อมาหลาย ๆ ปุ่มก็ได้ แล้วก็อัดเสียงเราเข้าไป ไรอย่างเงี้ย บางทีเขาอยากได้อะไรเขาก็จะวิ่งไปกด
อะฮะ
เออ น้องหมวกลองดู เพราะว่า อืม พี่ว่า พี่ว่าน้องปอมอะ น้องปอมฉลาดกว่านะ
ครับ อืม อา ใช่ ใช่ครับ
เขาอะเลิร์ตกว่า อา ความอะเลิร์ตจะอะเลิร์ตกว่า Alaskan เพราะ Alaskan เขาตัวใหญ่เนาะ เขาก็จะ จะเหมือนจะช้าหน่อย แต่ว่าที่บ้านพี่นี่ อารมณ์นิสัยเขาจะเหมือนกึ่ง Alas กึ่ง Siberian น่ะค่ะ
ครับผม อะฮะ อืมครับ
เขา เขาคิดว่าเขาตัวเล็ก